<laughs> Eu
Aquele clichê que sempre é bom, né. <laughs>
É um clichê. É aquele clichê que funciona mesmo, né. <laughs>
Funciona. E você curtiu então Paris, foi imagino que foi um momento mágico, né, pra você e tanto na sua vida, né. Você acha que Paris foi a viagem mais marcante que você teve então?
<chuckles> Paris em Aham. Exato. Acho que sim, viu. Foi, foi sim. É que teve outras tão boas, né. Viagem é sempre surpreendente, ma mas Paris ficou ficou marcado, com certeza. Porque era um sonho muito grande, e é aquela coisa: Paris a gente só vi eu, né, só via em filmes, em séries, e aí estar nesse local só fui uma vez também, precisava voltar, preciso voltar. Mas é incrível a
Olha. Que que lugar Sim. Uhum. <laughs> E você diria que outro lugar te influenciou de certa maneira além de Paris?
Eu acho que Nova Iorque, Nova Iorque também é outro outro local. Inclusive, você co
Ah, sim. Você visitou
Então, você comentou
visitou, por exemplo, museus, lugares lá, por exemplo?
Ah sim, com certeza. Tem, fez todo o roteiro clássico assim, tem sabe aquele "tem que": tem que visitar, tem que fazer isso. Agora, Nova Iorque tem uma curiosidade. Olha, não é sobre séries, mas é sobre filme. E e eu tenho eh, eu fiquei com eu sempre tive aquela imagem de Nova Iorque Eu já fui pra Nova Iorque, mas eu queria muito ir pra Nova Iorque no Natal, por conta de Esqueceram de Mim. E eu passei a minha infância toda assistindo Esqueceram de Mim. E aí ficou na minha magi é, ficou uma magia assim que eu queria ir pra Nova Iorque no Natal, ver tudo decorado. E isso tem, sim, influência do filme. E eu inclusive estou planejando ir agora. Agora eu estou morando mais próximo, aí eu estou planejando ir pra ver tudo decorado. Mas com certeza foi uma influência de um do filme. Eh, eu já fui em outro
Hum. Aham. Sim, sim. <laughs> Hum, conte mais. <chuckles> Hum. A influência, né. Olha. <laughs> Uhum. Olha. Sim. E você acha que a cultura, em geral, por exemplo, tanto de filmes, séries, hoje em dia as pessoas se baseiam somente nisso ou você acha que existe um quê maior? Por exemplo, leva uma hereditariedade dos pais ou simplesmente a internet, por exemplo, pode ser uma grande inf afluência, talvez, do no estilo de se vestir, tanto no jeito de falar. Você acha que a cultura se moldou pra isso?